À, ờ, thời điểm đấy thì, ờ, cô ấy thì là hai người đều ngồi nghe cái mà họ yêu cầu làm theo thao tác gì đấy, cuối cùng làm theo, ừm, mình nghĩ chắc là kê cho bên lừa đảo lấy ít tiền trong khoảng. Sau đó thì mới kể cho mình nghe, không biết rõ chi tiết như thế nào, cái vấn đề là tại cái thời điểm mà cô cô chú mình từ á Đó hông phải là cái điểm mà chú hoảng Tĩnh ngồi lắng nghe đàng hoàng, nghe coi có việc gì lừa gạt đó là một cái người thân một cái người họ hàng. Đấy, cho nên là chính vì vậy cho nên có cái lòng tin sẵn ấy và mình nghĩ là khi mà người ta lừa đảo, người ta lựa người ta lợi dụng cái lòng tin á. Còn cái việc mà người lạ bây giờ á có rất là nhiều cái câu chuyện chia sẻ trên mạng á để cảnh báo mọi người rồi nên mình nghĩ là nếu như mà, ờ, được cảnh báo nhiều như vậy thì không có ai dễ dàng bị lừa đâu bạn ơi.
Mình nghĩ đó cũng là một góc nhìn khá là <chuckles> hông hông biết nói sao, chắc là khá là tích cực về xã hội hiện nay. Tại vì mình thật tin rằng vẫn có nhiều câu chuyện nó có nhiều góc khuất ở xã hội bây giờ á, về cái phần lừa đảo trực tuyến này. Vậy thì, ờ, theo bạn thì giả sử như là bạn phát hiện lừa đảo trực tuyến rồi và trong lúc xử lý thì nó sẽ có một vài vấn đề thì ví dụ như là, kiểu, ơ, ngân hàng lâu giải quyết hoặc là khó để liên hệ những cái, ơ, người hỗ trợ hoặc là những cá i thủ tục hành chính nó quá mất thời gian thì bạn nghĩ là khó khăn nào sẽ là cái khó khăn lớn nhất trong khi mà bạn xử lý trực lừa đảo trực tuyến?
Ừm, ừm. Ừ. Ừ. Ừm. Ừ. Nếu như mà gặp lừa đảo trực tuyến mà xử lý á thì mình nói thật á, trong cái trường hợp đó thì mình chấp nhận mình mất rồi mình tập trung mình lo cái việc của mình để mình kiếm lại tiền á bạn. Chứ giả mà bị lừa đảo, ưm, tiền thì mình sẽ kiếm lại, còn còn cái trường hợp mà mình có một cái thói quen á là, à, mình hông có trông đợi quá nhiều vào người khác đâu, tại vì người khác thì mình hông có có kiểm soát được, còn bản thân mình thì mình kiểm soát được. Cho nên là mình nghĩ là khi mà liên hệ những cái bên liên quan như ngân hàng đồ này nọ thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc, nó lâu cỡ nào mình cũng sẽ sẽ yêu yêu mình cũng sẽ theo dõi cho đến khi nó giải quyết cho mình thì thôi. Nhưng mà ngân hàng thì cũng thường có cái thời gian cụ thể ví dụ như sẽ phản hồi trong, ơ, 48 giờ hay là trong bao nhiêu, 3 ngày, 5 ngày gì đó, thì mình cũng sẽ liên tục theo dõi sát sao cho đến khi sự việc mình được giải quyết và mình sẽ không có dựa vào đó để mình tập trung vào đó quá nhiều, nó mất thời gian của mình. Thời gian của mình để dùng kiếm tiền nhiều hơn, cho nên là mình sẽ đi làm những cái việc khác để hồi phục lại những cái mình mất rồi mình chia sẻ câu chuyện mình ra để mình có thể giúp cho mọi người, ờ, rút kinh nghiệm nè, đừng có bị lừa giống như mình nè.

Mình nghĩ là điều đó là bình thường thôi, vì mình đã xử lý rất là nhiều chuyện mà mình thấy nó còn kinh khủng hơn là cái chuyện lừa đảo nữa, cho nên mình hông nghĩ cái điều đó là khó với mình đâu. Nhưng mà mình đồng ý với bạn đó là cái việc á, mà khi gặp những cái lừa đảo trực tuyến như vậy á, thì có một số người, người sa sẽ rất là cuống cuồng. Mà lấy ví dụ như là, à, có một người, à, người hàng xóm đi và cái cô này bị lừa là tại vì á, có một người nào đó lấy cắp thông tin của con trai của cổ và báo cho cổ biết là con trai của cổ đang ở bệnh viện mà cần một cái số tiền rất là lớn để phẫu thuật, ờ, làm cái gì đấy, nếu không là rất là nguy cấp. Thì tại cái thời điểm đó, cổ chuyển tiền cho cái người đấy, rồi sau đó cổ chạy lên trường, chạy lên trường thì lúc đó mới biết là con trai của cổ không có bị cái gì hết. Mà bằng một cách nào đó họ biết, họ nắm được cái thông tin cá nhân của cổ và con trai của cổ, và thậm chí họ còn biết là cổ có sẵn cái cái số tiền rất là lớn đấy luôn á. Thì, ờ, đối với mình á, thật ra có nhiều người cũng, ơ, lừa đảo mình rồi, và rất nhiều người lừa đảo tìm cách lừa đảo mình chắc cũng chục lần rồi ấy. Nhưng mà cái bước quan trọng nhất như mình nói là mình phải xác minh thông tin đó, kể cả có bất cứ ai gọi điện hay nói gì thì mình cũng sẽ yêu cầu gặp mặt trực tiếp hoặc là gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp để mình có thể xác minh được cái thông tin của họ, điều đó là là quan trọng nhất á. Nên mình nghĩ là là, ừm, cái việc đó thì bây giờ không có ai tới mức hoảng loạn đâu, mình thấy bây giờ cộng đồng mạng thông minh lắm, kể cả mẹ mình đây nè, bị hù mấy lần gây cũng cũng á, à, gọi là, hồi hộp thấp thỏm, nhưng mà cuối cùng ngồi thở 5 phút sau thì cũng bình tĩnh lại mà. Cho nên mình nghĩ hông khó đâu bạn ơi.
Mình nghĩ là bạn và gia đình của bạn khá là tỉnh táo ấy chứ, tại vì nếu mà về bản thân mình đi thì, ờ, người nhà mình mới bị lừa chuyển tiền cách đây không lâu, cho nên là mình nghĩ là cái việc mà bạn và người nhà bạn và mẹ bạn nhận ra thì mẹ bạn và mẹ bạn là người khá là tỉnh táo. Tuy nhiên là vẫn có những người mình nghĩ là lớn tuổi hơn, già hơn thì họ vẫn dễ dàng tin vào những cái, ơ, thông tin giả mạo trên mạng, thời đại AI mà cả cái gì cũng có thể giả hết, khá là dễ để những người già bị lừa á. Đó, cho nên là mình cũng thắc mắc là không biết là cái câu chuyện vừa rồi bạn kể, hổng biết có phải người thân quen của bạn không? Tại vì nếu như mà
Ừm. Ờ. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng, ừm. Đồng ý, ừm.
là người thân quen thì hông sao nhưng mà giả sử như đó không phải là người thân quen của bạn, thì hông biết là trong số những người thân quen của bạn đã có ai bị lừa đảo chưa?
Ừ. Ừm. Ừm, cái trường hợp đó hông phải là người thân của mình đâu, mà là hàng xóm thôi. Còn trong gia đình của mình có ai đã bị lừa á hả? Mình nghĩ là có, à, có đúng rồi, có, ưm, có bị lừa rồi, có bị lừa nhưng mà cái trường hợp này là họ lừa họ biết mình, họ kể lại thôi. Thì cái cuộc gọi lừa qua mạng đó là họ gọi điện thoại xong nó theo cái hướng rồi, ừm, ừm, nghe xong thì chờ lấy tiền tài khoản ấy. Thì có cái